Parang kakaiba siya, eh.
Ay naku yung isa diyan? Ah, okra. Okra 'yan. Okra yung pinakaayaw ko diyan.
'Yan, isa pa yan, 'di ba? Oo. Pero no'ng tumanda na ako, ewan ko ba? Nagbago yung ano ko, eh, ewan ko. Merong ano, eh, may magic touch yung asawa ko, eh. Parang napasarap niya big napasarap niya bigla yung tortang talong kaya <laughs> Pero no'n, ayoko ko yun. Ayoko talaga no'n dati.
M 'Di ba? <laughs>
Sa ano pa ba?
Parang normal naman ata yun sa mga, ah, mga bata pa ta tayo na hindi tayo mahilig sa gulay, eh. Parang do'n na naman tayo mahilig sa gulay, no'ng tumanda na tayo na tayo. Oo. Tapos do'n na natin na medyo naisip na, masarap pala 'tong kainin. May ways pala, pa'no 'to lutuin para maging masarap. Alam mo yun?
'Di ba? Oh. No'ng tumanda na, eh, 'no? Mismo, mismo. Oo, 'yan. Tama, tama. Eto pa, yung munggo, 'di ba?
'Di mo trip yung munggo?
No'ng kabataan ko nga, gano'n nga. Parang 'di ko paborito yun. Kumbaga Siyempre kasi no'ng kabataan natin, 'di ba parang hinahanap natin, alam mo yun? Ah, ah, purefoods hotdog, yung mga gano'n. Alam mo yun?
Oo. Itlog, longanisa, oo, tocino. Mas masarap pa 'yan, yung mga tuyo.
Tas may itlog, 'di ba? Longanisa, 'di ba? Tocino. 'Yan.